А я думаю да, потому что у нас там было столько смеха, что это уже прям была такая вот одна весёлая дружеская компания- классная.
Мгм.
Ну вай да, да. Э, ну вот вот этот учитель был очень классный. Мне, в принципе, наверно, везло, и и я любила учиться. У меня школьные учителя прям вообще все классные были. Ну вот этот по английскому самый запоминающийся, конечно, пот за счёт своего подхода. И мы, вот мы плакали, мы реально плакали, когда, ам, и она уже с замены её убрали, и к нам пришла наша.
Так. А, то есть она у вас недолго пробыла, это не было
Нет, она у нас была 2 месяца на замене.
Ага.
У нас, я тебе скажу, что у нас даже троечников после этого не было.
Вот этот подход.
То есть в студенты, которые там, ну, еле и как я говорила, натягивали тройки, потому что жалко было, чтобы не выгнали из института, да? А, они стали хорошистами. Они настолько подтянули, у них подтянулся словарный запас. Ни ой, а т знаешь, ещё что было у на у нас сейчас? <laughs>
Мгм. А, н-да, да да да, это я понимаю, о чём ты говоришь, конечно. <chuckles> А мне кажется, что ещё таких людей, вот, э, я не знаю, было у вас такое, что, а, если люди, м, ну, вот были, да, троечники, м, то уже тяжело было вырваться куда-то дальше? У них уже вот какие-то о них с стереотипы у учителей были, и уже
<laughs> У нас была бэ
м, было тяжело. У вас такое было, нет?